Eee
Ya, tapi, itu sih sisi positifnya juga, ya. Maksudnya sosial media ini selain memakan waktu kita, gitu, ya, tapi kalau kita bisa memanfaatkannya ya berbalik lagi ada hasilnya ke kita.
Mhm. Hmm. Iya, betul. Mhm. Lumayan sih lah. Iseng-iseng.
<clears throat> <tsk> Oke. Mmm, kalau membatasinya itu ada aturannya sendiri nggak sih, Kak? Kayak misalkan, eee, kayak di alarm kah atau ada aplikasinya untuk pembatasan itu?
Mhm. Enggak, sih. Tapi kalau misalkan aku terlanjur kelamaan, biasanya kan suka ada notice nih dari si TikTok, screen time gitu kan. Kalau saat kita terlalu sering scroll-scroll kan suka ada muncul screen time ini kan, kayak bukan iklan sih, semacam video dari si TikTok-nya, ngasih tahu nih udah kelamaan scroll-scroll TikTok itu. <chuckles> Udah udah oh ya. Suka ada loh. Ada loh. Suka ada.
Oh, iya iya. Mmm, mhm. Loh kok aku nggak ada ya? <laughs> Kadang suka bablas. Oh, aku baru tahu malah nih. Info baru.
Ada ada. Suka ada. Suka ada.
Oke. Menarik menarik menarik. Nanti aku harus cari tahu deh tentang si screen time TikTok itu.
Jaga screen time ya, jangan, jangan kelamaan, gitu. Mhm. Ada lho.
Biar aku nggak bablas.
Kadang suka di dibawain, apa, si video itu kadang dibawain oleh influencer-influencer yang terkenal, atau yang pernah viral di TikTok.
Oh. Oalah.
Kadang gonta-ganti, misalkan yang lagi viral si A nih, nanti si A yang dia ngasih tahu screen time itu, kita udah kelamaan nih, jangan lupa istirahat gini gini gini, gitu. Ada loh. Kamu nggak ngeh, ya?
Mhm. Oalah. Ba bagus ya? Maksudnya Tik dari TikTok-nya pun, dari sosial medianya pun, dia mengingatkan juga, ya?
Iya, peringatan. Heeh. Dia ngingetin juga.
Mhm. Oke oke. Bener, be aku beneran baru tahu loh. Selama ini, selama pakai TikTok berjam-jam scroll, aku baru tahu malah. Iya.
<chuckles> M baru tahu ya? Kecepaten kali scroll-nya ya?